अ, सच कहा आपने ऐसा कभी मुझे लगा है और एक बार नहीं कई बार लगा है कि अगर हम समाज के तरीके से नहीं चलते हैं, तो वो हमें अपने से दूर कर देते हैं। हम फिर उनके जैसा नहीं बनना भी चाहते हैं तो वो फिर वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा खामी है समाज में कि अगर हम वो चीज़ वो नौकरी नहीं करते हैं या उस तरीके से नहीं जीते हैं या उस घर में अ, उनकी जो रीति-रिवाज है उनको नहीं मानते हैं, तो समाज फिर हमें अपना हिस्सा मानने से मना कर देता है। मतलब परिवार, परिवार के लोग भी हमसे दूरी बना लेते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझसे साझा करें।
हुँ, हुँ। जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार मेरे घरवालों के कहने पे अ, मेरे जो माता-पिता हैं वो मुझे को कोई भी काम करने से रोके हों या फिर जैसा कि हम जानते हैं सोशल मीडिया है तो मुझे सोशल मीडिया पे अ, तस्वीरें अइ अ, साझा करने से मना किया जाता है कि, "तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती हो" इस तरह की चीज़ें जो मैं झेलती हूँ अ, मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो समाज वाले होते हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं अ, वो इन सारी तरह इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें लगता है कि परिवार वालों को भी ये सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए।

जी, आपने मतलब अपने बात को मतलब मेरे तक रखा, बहुत अच्छा किया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके साथ में बहुत सारी आज की लड़कियों के साथ समस्या है, जो छोटे शहरों से बिलोंग करती है और उन्हें आगे जाकर तो उतना एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन क्योंकि आज जनरेशन इतना आगे निकल गया है और अ, इतना ज़्यादा आधुनिक युग आ गया है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि लड़कियों के पास अभी कोई हाथ में बेड़िया नहीं बंधी हुई है, वो चाहेंगी तो अगर आज भी वो कोई नई शुरुआत करना चाहे, भले छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, वो एक अ, नियमित रूप से अपना जीवन को बदल सकती है। और एक चीज़ मुझसे आपसे ये भी जानना है कि आपने जैसे अपना करियर इतना चुना है और उसके बाद आपने कौन सी बाधाएँ इसमें फेस की है? अ, वो आप अग अगर बताना चाहे तो?
जी। जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।